อืม อืม ๆ ๆ เออ สนุกเนาะ น่า น่าดู ๆ มากเลย สำหรับฝั่งของพี่ ใช่เปล่า ก็จะเป็นแบบหนังที่ชอบดู ก็จะเป็นหนังสบาย ๆ เบาสมอง อะไรอย่างเงี้ยครับ จะเป็นหนังพวกแบบฟีล good นิดหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีหนังด้วย มีซีรีส์ด้วย อะไรเงี้ยครับ แล้วก็แบบชอบดูพวกหนัง เคยดู About Time เปล่า? ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ครับ About Time About Time ที่คิ เอ่อ ที่ ที่ใคร ส เดี๋ยวนะพี่ผมขอนึกดาราก่อน ที่ มันไม่ ช มัน มันชื่ออะไรนะพี่ Christian Bale
ให้ อา ๆ ๆ อือ
ที่เป็น ที่เป็น ที่เป็นผู้ชายที่ เดินไม่ได้ใช่ไหมพี่?
อือ อา ๆ ๆ ใช่ไหมว้า?
โอ้ย ผม ข ผมดู เคยดูนะ แต่ผมจำเนื้อเรื่องไม่ได้อะ ผมเคยดูนะ เป็นหนัง drama หนังรัก ใช่ไหมพี่?
เออ เออ ๆ ๆ ใช่ ๆ drama หนังรัก อะไรอย่างเงี้ย ใช่ ก็จะฟีล good หนัง drama เออ ก็จะแบบ เออ ชอบหนังแนว ๆ ประมาณนั้นเหมือนกัน อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็รู้สึกว่า เออ มันดูแล้วมันแบบ fulfill ดีเนาะ มันเติมเต็มจิตใจเราวันบุ วันหยุด อะไรอย่างงี้ดี เออ แล้วทาง ทางนั้นมีแบบเวลาเราไปดูหนัง อะไรอย่างเงี้ยครับ เราชอบดูคนเดียว หรือว่าชวนเพื่อน ชวนครอบครัวไปด้วยอะครับ ชอบแบบไหนมากกว่ากัน? อือ
อะฮะ อะ รู้แล้ว ผมรู้แล้ว อืม ใช่ครับ อืม ครับ ดูคนเดียวมัน ถ้าสมมุติดูหนังเศร้าอะพี่ ดูคนเดียวมันจะร้องไห้ได้มากกว่า เพราะว่าถ้าเอาคนมาด้วยมันจะ เขาเรียกว่าอะไรดี มันเก็บอารมณ์ไม่อยู่ดีกว่า ถ้าแบบเราดูหนังเศร้า อะไรเงี้ย
เออ อา เออ ๆ ๆ
ใช่ โอ๊ย แต่พี่ดู About Time พี่ได้ดูพวก La La Land ไหม? ถ้าพี่ชอบแนว แนวหนังแบบนั้นน่ะ
เออ ๆ ดูเหมือนกัน หนัง หนังเพลงใช่ไหม La La Land ใช่เปล่า?
ใช่ ๆ ๆ ครับพี่
เออ ๆ ๆ ชอบ ๆ แนว ๆ นั้นเหมือนกัน หนังเพลงพวก Begin Again อะไรเงี้ย พี่ก็ชอบดูเหมือนกันนะ หนังฟีลประมาณนั้น ดูไหมเรา?
โอ้โฮ พี่ไป เวย์ หนังแบบ fulfill เลยอะ โอ๊ย ผมก็เคยดู อา La La Land ผมดูแตะวิ อะไรนะ เรื่องไอ้ที่พี่บอก อะไร Begin อะไรนั่นน่ะ? ผมยังไม่เคยดูเลย
เออ Begin Again ใช่ไหม? อา เออ ๆ ชอบเป็นหนังแบบแนว ๆ นั้น แบบ เออ fulfill หนังแบบหาแรงบันดาลใจ หนัง อะไรอย่างเงี้ย แบบ Forrest Gump อะไรเงี้ย ก็ดูเหมือนกันนะ อะไรเงี้ย เออ
เฮ้ย แต่ โอ๊ย ข หายากนะพี่ ข ช พี่ พี่ดู Forrest Gump ผม ผมรู้สึกว่า หนังอันนี้มันหาคนดูยากอะพี่ Forrest Gump อะ
จริงเหรอ? เออ พี่รู้สึกว่าแบบแม่งมันสร้างแรงบันดาลใจดีนะ แบบ เออ ชอบดูหนังแนว ๆ เนี้ย ถ้าจะดูอะนะ เออ หนังแบบคนมันไม่ค่อยดูเท่าไรเนาะ หรือว่าแบบ เออ มันก็ดูนะ ไม่ ไม่แน่ใจเหมือนกัน <sniffs> อือ
ใช่ อุ๊ย แต่มันเป็นหนังเฉพาะกลุ่มอะพี่ Forrest Gump อะ ผมก็เจอแบบ ผมก็ดูอะ แต่ไม่คิดว่า จะมีแบบคนดูเหมือนผม อะไรเงี้ย เพราะว่าส่วนน้อยคนเขาจะดูเรื่องนี้อะพี่ Forrest Gump
อือ